Also, ich achte schon immer drauf normalerweise, dass es da relativ viel Pause gibt zwischen ähm, sag ich mal, Abendessen, ne, so, äh, und Schlafengehen. Weil ich merke, wenn ich jetzt mir noch so 'ne fette Portion reinhau irgendwie vorm Schlafengehen, dann kann ich auch wirklich schlecht schlafen. Ich hab eh die letzte Zeit 'n bisschen eher mit so Verdauungsgeschichten zu tun und dann, ähm, krieg ich irgendwie nachher Krämpfe oder so und kann gar nicht schlafen. Also, das vermeide ich, spät zu essen. Ich guck normalerweise schon, dass ich irgendwie so gegen 18:00 19:00 irgendwie so j was esse, wenn überhaupt irgendwie noch so was Großes. Ich versuche eigentlich auch am Tag eher mittags meine Hauptmahlt zeit zu nehmen, so weil ich merke, das tut mir am besten gut in meinem Tagesrhythmus, und abends dann eher was kleines oder so, ähm, nicht mehr so was großes, belastendes, weil's tatsächlich sich positiv dann auf meinen Schlaf auswirkt, wenn ich abends nicht so fett esse. Wenn ich dann schon mal eingeladen werde bei Freunden, und grade hier so in Italien, wo ich lebe, dann ufert so 'n Essen ja auch immer gerne mal aus und hat 1000 Gänge und ist auch nicht unbedingt immer so leicht und so, ne? Und dann merke ich au woah, quäl ich mich abends ganz schön.
Ui. Mhm. Mhm. Aha. Mhm. <laughs> Okay, ja, ja, aha, super. Mhm. Ja? Ach, sag mal. Aber be hat dann bestimmt doch Spaß gemacht oder es wa und es war es wert. Das würde ich wohl sagen. Ähm, wie na ja
Nein, auf jeden Fall. Also, es ist natürlich immer schön, diese diese Dinner oder, ne? S die, wo man dann alle zusammensitzt und in 'ner großen Runde und ganz viel schnackt und ne? Meistens wird einigermaßen viel Wein noch getrunken. Das ist natürlich auch nicht unbedingt so förderlich, was Schlafen angeht, ne? Ähm, das das merke ich jetzt auch die letzte Zeit, dass das 'n sehr negativen Einfluss auf meinen Schlaf hat.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. <giggles> Aha. Ja, das hilft dir nicht, sagst du? Aha, aha, aha. Und war das immer so oder jetzt nur in der letzten Zeit? Mit Alkohol?
Das ist schlimmer geworden. Also, je älter ich werde, umso sensibler werde ich auch, was das Thema Schlafen angeht, ganz klar, ne? Da merke ich schon 'n großen Unterschied. Früher, äh, hat mich nicht so 'n Glas Wein zum Abendessen dann auch so umgehauen oder hab ich gemerkt, dann schlaf ich schlechter, ne? Mittlerweile eben, äh, merk ich das schon schon wesentlich stärker, dass das nicht so guttut und nicht besonders förderlich ist.
Ja? Mhm.